آه، إيه ده أنتِ إيه اللي أنتِ لابساه ده. <laughs> آآ، عارفة سخافة، وهي تلاقيها أصلًا معجبة، آه، وهي تلاقيها معجبة جدًا أصلًا، بس يعني اللي هو إزاي إزاي تحسسِك آه إزاي تحسسِك إن أنتِ كويسة أو إن أنتِ يعني عندِك ميزة.
واللون الوحش أوي ده أيوه هي أصلًا هي. أوف، أوف بجد. <laughs>
آه، نفسيات <laughs> صعبة جدًا. <laughs>
هُم هُم دول كانوا تقريبًا أسباب ال التروما اللي إحنا بنشوفها دلوقتي أو يمكن عارفة اللي هو الحاجة اللي مخلّياكِ يمكن مش قادرة ف من أول يوم أو أو من في الأول إن أنتِ تورّي الناس حقيقتِك يمكن عشان نَفس الطريقة نَفس ال الAttitude طلع تاني. <chuckles>
آه، آه. آه، بالضبط. آه، آه للأسف يعني ال هو الواحد بيحاول يغ يعني مش يغيَّر نَفْسه، بس بيعمل Adjustment، يعني بيعمل تغييرات طفيفة، آآ، حسب حسب كل شخص أنتِ بتتعاملي معاه، لو لو هو أنتِ منت لو أنتِ مرتاحة له وكل حاجة خلاص هت هتطلّعي له نَفْسِك والعكس صحيح.
آه. إمم. إمم. اهم فعلًا.
<tsk> آآ شكرًا جدًا <chuckles> باي باي.
شكرًا.

آه، آه، فاهمة قصدِك.
مش مش الرومانسي، أنا ما ليش في الرومانسي خالص. بس باحب يعني مثلًا اللي هي العلاقات اللي مش اللي مش حُب، يعني اللي هي مثلًا صداقة آآ أب وابنه، آآ ص حاجات كده يعني فاهمة؟
امم، اهم. آه.
<tsk> آآ بس، فدي برضه آآ باحبها أوي يعني، آآ برضه لمّا باشوف فيلم وباحس إن مثلًا أنا حبّيته والناس التانية اللي حواليّا ما حبّوهوش، ف آه، فباحس اللي هو طَب لأ، أنا أنا ليه ليه حبّيته أوي كده؟ يبقى ده أكيد حاجة فيّا أنا، صح؟ يعني أكيد حاجة جزء عندي في شخصيتي انجذب لنقطة معيّنة برضه في الفيلم ده.
أها. آه. حبّيتوش. إمم، اهم.

أنا كنت باعمل كده كتير، يعني كنت باضطر أعمل كده كتير بس الناس دي ما كانوش ما كنتش بابقى مرتاحة نَفْسيًا لإن أنا عارفة إن أنا مش أنا، وأنا معاهم، فكنت باحاول إن أنا أتجنّبهم على قد ما أقدر، بس لمّا باضطر يعني لمّا كنت باضطر إن أنا أقف وأتكلّم معاهم أو أتعامل معاهم، آه، ب طبعًا باغيّر في نَفْسي كتير يعني، أو باغيّر في طريقة كلامي كتير وباخبّي حاجات كتير جوّايا، علشان ما أعرّضش نَفْسي للإيه، الإنتقاد بقى وال التهزيق وال آآ والتنم آه، التنمّر بقى والحاجات دي.
اهم. امم. اهم. عشان تحافظي تحافظي على الم